Bạn ơi, à, dạo gần đây ấy thì mình cũng đặt ra cho mình rất là nhiều những cái mục tiêu luôn. Đầu tiên là ở công ty á, công việc của mình là, kiểu, à, làm về kinh doanh mà, mình sẽ đặt mục tiêu là ví dụ tháng này mình sẽ, kiểu, à, à, có bao nhiêu khách này, xong rồi doanh số thế này, doanh số thế kia. Tuy nhiên ấy là đến cuối tháng thì mình lại thấy rằng là mình, ờ, thường là xả bao giờ đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra gì cả, nên là cái điều này khiến cho mình cũng khá là buồn và cũng khá là, kiểu, tự trách bản thân này và cũng tự hỏi là hay là mình, kiểu, có cái gì mình làm sai không, hay là có cái gì mình làm nó chưa được tốt không, hay là kỹ năng của mình chưa tốt nè? Và cái đấy mình cũng rất là ngại với cả sếp này, với cả đồng nghiệp nữa, tại vì đặt ra mục tiêu mà không thực hành được ấy. Còn, ờ, thêm một cái nữa đó nha, đó là mình cũng đang đặt một cái mục tiêu là mình học tiếng Trung này và mình sẽ thi những cái chứng chỉ tiếng Trung nữa. HSK 3, HSK 4 gì đấy nhưng mà tuy nhiên ấy, thì, kiểu, cái thời gian học của mình nó rất là dài rồi mà tại vì mình, à, cũng, ơ, ơ, không tập trung ấy, thế nên là mình cũng không đạt được cái mục tiêu là có thể đi thi trong cái thời gian là mình đặt ra này. Nên là, kiểu, mình cũng thấy rằng là không hiểu sao mà mình cứ đặt mục tiêu mà vẫn không thực hiện được ấy, thì mình cũng rất là bối rối, cũng rất là lo lắng luôn và cũng rất là mong tìm được một cái, a, phương pháp làm thế nào để mình có thể, kiểu là, áp dụng được để mình, à, hoàn thành được mục tiêu, thì bạn có thể giúp mình đưa ra cái, ơ, lời khuyên được không?
Vậy hả? À. À. Vậy hả? Ờ. Ờ. Ờ, mình hiểu. Ồ. Ờ. Mình hiểu. À. Thực ra á, thì cái cảm giác đó của bạn là chuyện vô cùng bình thường luôn ấy, bởi vì là khi mà một người cảm thấy thất vọng, bởi vì là mình chưa đạt được cái mục tiêu đã đặt ra ấy, thì điều đấy không có nghĩa là người đấy là một người kém trong cái công việc đấy đâu, mà là sẽ thể hiện là bạn đã thực sự nghiêm túc với cái công việc này luôn á bạn. Vậy thì không biết là, ừm, bạn có thể kể thêm cho mình là điều gì khiến bạn lo lắng nhất không? Kiểu như là về cái tiến độ học này hay là cái việc mà dành thời gian quá ít cho nó, hay là bạn thấy bản thân mình không đủ giỏi?
Ừm. À, vậy hả? Ờ, ừm. Vậy xa Ừ, đúng là cái, à, điều mà mình lo lắng nhất ấy, là mình đang lo là không biết là, kiểu, à, cái, à, à, gọi là, cái, kiểu như là, cái n kế hoạch mình đề ra á, nó có không ổn hay không này? Hay là kiểu mình, à, có đang bị, kiểu, à, à, gọi là, mình cũng đang cảm thấy nó hơi tự mình đang cảm thấy mình hơi tự ti ấy, là hay là mình, kiểu, không đủ khả năng để mình có thể đạt được cái mục tiêu đấy này. Đấy cũng là một cái điều mà mình cũng, à, rất là, kiểu, à, à, cảm thấy là, kiểu, đau đầu này và cũng rất là lo lắng luôn.
Ờ. Mình hiểu. Thực ra thì những cái cảm giác đấy cũng bình thường mà, bởi vì là không biết là có một cái khoảnh khắc nào đấy cụ thể hơn không? Mà, kiểu, khi mà bạn đang học ấy, mà bạn lại khiến nghĩ cho bản thân rằng là mình không đạt được mục tiêu rồi không? Liệu bạn có cái khoảnh khắc nào như thế không?
Ừm. Ừm. Đúng nha. Còn á ví dụ như khi mình đang, a, à cái mà rõ nhất ấy, thì chắc chắn là lúc mà mình trong công việc. Đó là kiểu ví dụ đến, ờ mình đặt cái mục tiêu từ đầu tháng mà, xong rồi đến, a, gần cuối tháng ấy, mà mình thấy rằng là có khi số cái doanh số của mình còn chưa được một nửa ấy là mình biết là "Chết rồi! Tháng này lại không đạt được mục tiêu rồi", cái đấy là nhìn rõ nhất luôn nha. Còn khi mà học tiếng Trung ấy, thì ví dụ như là đến cái lúc mà mình định đặt ra là tháng này mình sẽ đi thi chẳng hạn, nhưng mà đến cái hư đến sắp đến cái tháng đấy rồi mà mình vẫn chưa kiểu, cái trình độ của mình nó vẫn chưa thể đạt được để đi thi là mình cũng thấy: "Chết rồi! Lại chưa thấy được rồi."
Ờ. Ờ, mình hiểu. Ờ. Ờ, mình hiểu, mình hiểu.
Đó, đấy là cái lấy được.
Thì, ừm, thực ra đúng rồi, cái cảm giác đấy thì mình cũng hiểu mà, thì cái việc đấy cũng là bình thường thôi, bởi vì là trong cuộc sống ai cũng phải trải qua cái điều đấy ấy. Mà thực ra thì thường ngày không phải lỗi của bạn đâu, mà cũng có khả năng một phần là ở cái việc mà bạn đã đặt mục tiêu sai cách chẳng hạn. Ví dụ như là bạn đặt cho cái thời hạn mà phải thi tiếng Trung nó quá là ngắn. Không biết là liệu bạn có thấy rằng là cái thời gian mà bạn, à, học nó quá là ngắn không, để mà có thể đạt được cái mục tiêu là chẳng hạn như HSK3 đi?
Đúng là mình thấy rằng là có thể cái thời gian mình đặt nó cũng hơi ngắn ấy, tại, kiểu, mình, ờ, cũng không có nhiều thời gian và thời gian để học mình cứ, kiểu, nà giống theo là, kiểu, mọi người, kiểu dồn, kiểu, full-time để học cả ngày ấy. Thì, kiểu, ví dụ người ta sẽ đạt được HSK 3 trong vòng khoảng tầm, à vài tháng chẳng hạn, nhưng mà tuy nhiên ấy, mình thì, kiểu, cái thời gian ban ngày mình đã phải đi làm rồi, nên là mình chỉ có một ít thời gian buổi tối thôi, thì đúng là cái thời gian để mình đạt được như người ta ấy nó sẽ không thể nào mà vài tháng mà, kiểu, có thể đạt được mục tiêu được. Đó, thì bây giờ bạn nhắc thì mới nhớ đấy, có khi là mình, kiểu, cứ đặt theo người ta mà không biết được là có khi người ta lại có rất là nhiều thời gian học, kiểu, trong ngày ấy, còn mình thì chỉ có một tí buổi tối khoảng tầm 1 tiếng thôi thì học nó sẽ không thể nào mà được như người ta được.
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cũng đúng! Mình nghĩ đấy cũng là một phần lớn bởi vì là mình mà khi mà mình học như thế ấy, mà mình nại bị so sánh với những người xung quanh, mình thấy người ta có nhiều thời gian hơn, xong người ta tiến bộ rất là nhanh, xong mình lại nghĩ lại về bản thân là mình cũng học như người ta mà tại sao mình không được ấy và thế là mình nại dần áp một cái, gọi là, áp đặt cho bản thân ấy là mình phải cố gắng như vậy ấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi
Thì mình thấy ưm, đó, tỉ lệ mục tiêu nó khá là chung chung ấy và nó dễ tạo cho áp lực cho bạn ấy và khiến bạn nhanh thất vọng, nhất là khi mà bạn so sánh với người khác ấy bạn. Thì mình thấy là bạn có thể là thử chia nhỏ cái công việc, ừm, học ra chẳng hạn và mình nghĩ là đúng rồi, kiểu như là dục tốc bất đạt ấy, thì mình, gọi là, không cần thiết phải đặt một thời hạn quá là gần đâu mà mình ví dụ như là mỗi ngày mình chỉ cần học khoảng, ờ, 10 từ này cộng với cả là một mẫu câu, hoặc là một, ờ, cấu trúc câu chẳng hạn, xong rồi mình đặt những cái ví dụ về câu đó, hoặc là mình viết những cái đoạn văn về câu tiếng Trung đấy, thì mình thấy là những cái mục tiêu nhỏ nhỏ, dần dần như thế ấy thì mình sẽ trở nên tiến bộ nhanh hơn ấy. Không biết là bạn thấy thế nào?
Ờ. Ờ. Ồ! Ôi, Khi nản thế nào ta? Ờ. ha. Đúng là, kiểu, khi mà mình chia nhỏ cái mục tiêu ra thì mình cũng một là mình đỡ ngại này. Ví dụ là, kiểu, mình, ờ, phải học ví dụ nhiều từ quá thì mình sẽ rất là ngại luôn. Còn khi mà mình chia nhỏ ra, ví dụ học 5, 10 từ một ngày thôi này, xong rồi một ít mẫu câu ấy, thì mình sẽ có cái, a, động lực để mình học hơn, cũng như là, kiểu, mình sẽ dễ dàng đạt được cái mục tiêu đấy hơn ấy. Còn ví dụ mình nòi ừm, mình đặt mục tiêu đúng là nó hơi chung chung và nó hơi xa xa, ví dụ như là mấy tháng thì sẽ, kiểu, thi được HSK 3 chẳng hạn, thì nó sẽ hơi xa quá, và nó sẽ, kiểu, nó sẽ hơi, kiểu, chung chung ấy, nó sẽ không có cái gì để mà mình có cái, ơ, cơ sở để mình, kiểu, bám vào cả. Thì mình thấy rằng là cái lời khuyên của bạn rất là hay luôn.
Đúng rồi á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi á. Với cả là không biết là bạn liệu bạn còn nhớ là bản thân bạn ấy bắt đầu học tiếng Trung vì điều gì không? Cái lý do nào khiến bạn học tiếng Trung không? Thì mình nghĩ là khi mà bạn nhớ lại cái lý do mà, kiểu, rõ ràng như thế, thì có thể là cái động lực khiến bạn học, điều đấy nó sẽ quay trở lại ấy, bởi vì nếu như mà mình chỉ là, kiểu, đặt ra một cái mục tiêu là học tiếng Trung để biết thêm một ngoại ngữ mới ấy, mà không có một cái lý do cụ thể, ví dụ như là vì công việc này, hoặc là để đi du học này, thì mình thấy nó cũng khá là khó duy trì đấy.
Ừm. Ừm Ừm. Ừm, đúng rồi ha, đúng là lúc đầu mình cũng định học tiếng Trung để, kiểu, à, thực ra đúng là vì công việc ấy, nhưng mà là mình sẽ, kiểu, gọi là, nâng cấp cái bản thân lên, để, kiểu, có thể sau này tìm được công việc lương cao hơn này. Ví dụ như mình biết, a, nhiều thứ tiếng ấy, thì công việc nó sẽ, kiểu, ờ, lương nó cao hơn và mình sẽ dễ làm đến những nơi, kiểu, xịn sò hơn đấy, ừm, mục tiêu của mình học cũng là như vậy đó. Thì đúng là bây giờ mình thấy rằng là, nghĩ lại cái mục tiêu đấy thì cũng thấy là có động lực nha. Và cũng thấy rằng là, kiểu, mình, ờ, sẽ phải học thì nó mới, kiểu, đem lại cho mình những cái, kiểu, ờ, điều mà mình mong muốn này, những cái điều mà mình mơ ước á.
Ờ. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi á. Đúng rồi, thì mình thấy là cái việc mà mình nhớ lại những cái mà lý do tại sao mình bắt đầu ấy, một cái công việc ấy, thì sẽ khiến cho bản thân mình nhớ lại cái mục tiêu này, xong rồi nhớ lại và mình sẽ nghĩ đến cái việc mà phải thực hiện những cái mục tiêu đấy ấy, khiến mình có thêm động lực ấy. Thì thực ra cái việc mà lo lắng, thất vọng cũng là một chuyện bình thường thôi. Bởi vì đấy là cảm xúc không thể lúc nào mà nó cũng, ơ, luôn luôn ở trên được, mà sẽ cũng sẽ có lúc mà mình sẽ phải rơi xuống một chút. Nghĩa là sau đấy mình nhớ lại cái lý do mà mình bắt đầu công việc này và mình vực dậy lại cái tinh thần của mình ấy, thì mình thấy nó sẽ tốt hơn.
Đúng rồi ha, mình thấy rằng là, à, mình s khi mà mình nghĩ lại đến cái lý do mình bắt đầu là mình sẽ dễ dàng mình vực lại cái tinh thần này. Đúng là khi học thì không thể nào là tinh thần lúc nào cũng 100% được. Có lúc, kiểu, nó hạ xuống, kiểu, ừm, ờ, đáy luôn á, hạ xuống, kiểu, đen, kiểu, không muốn học luôn, kiểu, hay là mình bỏ hay là mình, kiểu, thôi không học nữa, thì mình vẫn đi làm thôi chứ cũng không có gì. Nhưng mà nghĩ lại mới thấy rằng là nếu mình cứ đi làm nhàn nhàn như thế, mà, kiểu, ờ, không có cái gì bứt phá lên ấy, thì sau này sẽ rất là khó. Khi mà mình có cái bứt phá rồi thì, kiểu, nó sẽ, a, hiện lên là rõ ràng cái mục tiêu đấy luôn thì mình sẽ đạt được rất là nhanh.
Đúng rồi á. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn rồi á. Thực ra thì là khi mà bạn đã có cái động lực rõ ràng rồi ấy, thì bây giờ ấy cái điều mà khiến, ơ, để có thể giúp bạn đạt được cái mục tiêu ấy thì chỉ cần thêm một chút, gọi là, cái lộ trình để mà học tập trở nên tốt hơn thôi. Thì như mình cũng đã, ưm, chia sẻ thì là tư vấn thì bạn thử học từng bước nhỏ chẳng hạn, và cố gắng tránh hết mức có thể là cái việc mà so sánh bản thân mình với người khác ấy, thì mình thấy điều đấy khá là tốt. Bởi vì thực ra là bạn không phải là kém ở trong cái công việc đâu, mà chỉ là bạn cũng không hề chậm một chút nào, mà bạn chỉ là đang cần một chút cái động lực thôi. Để mà mình chắc chắn thêm về cái công việc của mình ấy, thì bạn chỉ cần điều chỉnh lại cách học một chút này và làm sao để có thể phù hợp cái quỹ thời gian của mình là được ấy, cũng như là cái năng lượng và cũng như là cái cuộc sống xung quanh nữa bên cạnh chuyện học á. Thì mình thấy là những cái bước tiến nhỏ ấy vẫn là cái s cách mà mình có thể tiến bộ rõ rệt nhất ấy. Không biết là bạn cảm thấy có phù hợp với bản thân mình không?
Ừm. Thấy rằng là có khi là cái cách học của mình nó còn chưa ổn á, nghe bạn nói thì mình mới thấy rằng là, mình sẽ thử tìm xem có cái cách học nào mà nó hay ho hơn không? Hay ho hơn để mình có thể, kiểu, áp dụng này và mình cũng có thể, kiểu, à, thay đổi thử xem biết đâu mình lại có cảm hứng học tập. Cũng như là, kiểu, mình sẽ, a, có được là, ừm, kiểu, cái sự thay đổi nho nhỏ đấy, thì cũng đã khiến cho mình là cảm thấy rất là vui rồi, và có rất có cái động lực rồi. Và mình thấy rằng là cái việc thay đổi phương pháp học ấy, cũng là một cái khiến cho mình, kiểu, cả làm mới lên ấy, tức là, kiểu, nếu mình học một cái gì lâu quá nó sẽ bị chán này, còn nếu khi mình đã đổi mới rồi thì nó sẽ, kiểu, hay ho hơn.
Đúng rồi. Đúng rồi á. Đúng rồi. Thì nói chung là thay vì cố ép cái bản thân của mình ấy, là cứ học 1:00-2:00 mỗi ngày ấy, kiểu, ép bản thân cứ phải học ấy, rồi sẽ khiến bản thân, kiểu, mất cái động lực, ừm, học đi ấy. Thì mình cứ thử một vài đặt ra bạn cứ ghim một cái note là, ờ, mỗi ngày học chẳng hạn như là 5 phút học từ này, rồi lại 5 phút nghe những cái video ngắn về tiếng Trung, rồi 5 phút mà nói lại những cái từ tiếng Trung mà mình đã nghe ở trong cái video đấy ấy, mình sẽ làm từng bước nhỏ thôi. Rồi chẳng hạn như là mình đặt ra những cái <tsk> mốc mà mình, ờ, thực hiện được ấy, thì mình sẽ cảm giác như là mình đạt được một cái thành tựu gì đấy. Thì mình nghĩ đấy là một cách cũng khá là phù hợp với cả người vừa phải đi học vừa phải à, vừa phải đi làm mà vừa phải học như bạn á.
Ừm. Mình cũng cảm thấy rằng là khi mà mình đặt ra những cái mốc này, hay là mình có thể thử những cái cách học khác như là, kiểu, nghe, a, à, video tiếng Trung bạn nói ấy, thì cái cách đấy nó cũng vừa nhanh này, nó sẽ không, kiểu, quá tốn thời gian để tụi mình, ờ, có thể c kiểu, có khi mình vừa ở, à, à, ở một cái quán cà phê thì mình cũng có thể học được này, hay là mình, kiểu, đi trên đường, mình có thể đeo tai nghe nếu mình đi bộ mình có thể học được. Cũng như là, kiểu, mình, à, s sẽ, a, k à, kiểu, khi học như thế nó sẽ kiểu nó n ừm, thẩm thấu luôn, chứ nó không, kiểu, bắt mình là phải ngồi ngồi lôi giấy lôi bút ra này, thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian, và có khi là nó cũng còn học không nhanh bằng cơ. Thì kiểu học như vậy thì cái, a, khả năng học của mình nó cũng nhanh hơn, và khi mình đặt những cái mốc nho nhỏ ấy để mình học thì nó cũng sẽ là khiến cho mình sẽ có, a, cái động lực hàng ngày luôn. Thì hôm nay mình cũng thấy rằng là cái việc, ờ, học tiếng Trung này, cũng như là cái công việc của mình nó được à, à, cái mục tiêu về công việc, cũng như mục tiêu học tiếng Trung ấy, nó sẽ được, kiểu, à, à, thoải mái hơn này và nó cũng không quá là khiến cho mình cảm thấy áp lực như ngày trước nữa. À, nhờ những cái, ơ, lời khuyên của bạn, và từ ngày mai á thì mình sẽ thử cố gắng mình, à, à, mình, à, thực hành những cái phương pháp mới xem thế nào ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều!
Đúng rồi. Đúng rồi á. Đúng rồi, chuẩn luôn! Đúng. Đúng rồi á. Đúng rồi. Không không có gì nha. Đúng rồi. Ừ. Không có gì nha. Hy vọng rằng bạn có thể đạt được cái mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra nha. Tạm biệt bạn!
Ừm, bye bạn nha!